Mắm ruốc. À, ô kê, mình có biết.
Ừm. <laughs> Đấy, mà mắm ruốc thì làm từ con ruốc đấy. Nó siêu thơm. Không biết các bạn, ờ, ngửi thì nó sẽ như thế nào, nhưng mà mình là cái đứa mà ngay từ bé mình cũng đã ăn qua cái món này rồi cho nên là đến tận bây giờ mình vẫn mê. Ồ.
Ừm. Ừm. Ừm. Mê. Thực tế thì, à, cái món mắm ruốc á, thì, ờ, như ở ch người dân miền Tây của của của dân người miền Tây á, thì mắm ruốc á, thì có thể là họ chấm trái chấm trái cây nè, và có cả những cái món ăn, ví dụ như là thịt mà họ xào hẳn mắm ruốc luôn, thì thực sự cái hương vị từ cái mắm ruốc thì thực sự mình mình mình vẫn công nhận với bạn là nó rất là ngon. Vậy thì, ờm, nếu như nha, nếu như mà bạn có, ơ, một cái chén nước chấm ngon á, thì không biết là cứ làm như bình thường là được, hay là ở trong một cái chén nước chấm mà được gọi là ngon như vậy thì nó sẽ có thêm một vài cái mẹo nhỏ hay hông? Ví dụ như là cái cách để mà mình hòa tan những cái nguyên vật liệu với nhau nè, hay là một cái tỉ lệ nào đó nhất định chẳng hạn.
Ừm. Ừm. À. Đây, ví dụ như là, ờ, khi mà mình nói mắm ruốc nhá, thì, ờ, mình ăn chấm nó sẽ khác và như bạn nói là, à, kho với thịt nó sẽ khác. Đấy, ờ, và khi mà mình làm nước để chấm ấy, đấy, thì, ờ, mình sẽ pha với nước nóng, ờ, làm cho nó loãng ra, chứ thực ra ơ, thực ra nó cũng có nhiều loại nha, ruốc nó cũng có nhiều loại, ruốc đặc và ruốc, ờ, lỏng. Ấy, nhưng mà thường thường là mình sẽ dùng nước ờ, ruốc nước, ơ mắm ruốc, kiểu, đặc một tí thì nó sẽ thơm hơn. Ừm.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, nước nóng. Ô kê. À. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. À. Đúng rồi. Đúng rồi, nó sẽ dễ sẽ dễ cho mình, à, kiểu như, mình dễ chế biến, nếu như mà mình cần lỏng thì có thể là mình thêm nước vào nữa, đúng hông bạn? Vậy thì, ờ, đối với bạn nha, thì bạn là một cái người mà có kinh nghiệm để mà nấu ăn với nhiều cái loại nước chấm như vậy đó, thì đối với bạn á, thì cái dấu hiệu nào cho thấy đó là 1 cái chén nước chấm mà nó chuẩn vị?
Ừm, đúng rồi. Ừm. Ờ, có vẻ là mình sẽ, ờ, ngửi mùi hương, cái mùi của nó ấy. Ờ, đúng rồi, khi mà mình ngửi mùi ngoài mùi ra thì mình đương nhiên là mình cũng phải nếm để còn biết là, ờ, cái vị nó nh ngon hay là nó dở, hay là như nó như thế nào thì phải nếm mới biết được, đúng không? Ờ.
Ừm. À, cái mùi hương. Ừm. Nếm. Cái vị, à. Ừm. À. Đúng rồi, có nghĩa là mình phải nếm lại để mà mình gia giảm, đúng hông? Tại vì, ờ, với cái cái cái, gọi là, cái trải nghiệm cá nhân của nhiều người á, thì họ sẽ thường là chấm cho một cái cái chén nước chấm á, nó gọi là nó chuẩn vị, nó ngon nhất á, là khi mà nó hòa quyện được cả 4 cái vị là mặn, ngọt, chua và cay. Vậy thì không biết là cái trường hợp của bạn nó có giống như vậy hông?
Ờ, chuẩn luôn. Ừm. Ừm. Có nha. Ờ, ví dụ như là, ờ, mấy cái loại mắm kia thì nó có vẻ là, ờ, nó sẽ thiên về mặn hơn. Đấy. Ví dụ như là, ờ, nước mắm mà mình, ờ, chấm với, ơ, thịt ngan hoặc là thịt vịt ấy, đấy, thì nó sẽ sẽ là đầy đủ vị chua, cay, mặn, ngọt luôn.
Ừm. Đúng rồi. Ừm.